Yani kesinlikle olamam. Eee, özellikle yaşım da ilerlediği için vücuttaki kolajen üretimim de, eee, düştü yani, seviyesi. O yüzden böyle sarkmalar başladı bu arada. Özellikle kol bölgemde falan sarkmalar var. Eee, böyle, işte, eee, göbek bölgemde falan. Yani, peki ne önerirsin, eee, bunun olmaması için? Evet, tamam, spor yapmalıyım ama yani benim çok zamanım yok spor yapmak için de. Hani, örnek veriyorum, böyle günlük, eee, yarım saatimi, maksimum 1 saatimi harcayarak hangi sporları yapsam, eee, bu uzun vadede aslında bu sarkıklardan kurtulurum sence?
Değil mi? Hı hı. Evet. Aynen. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Ya, günlük bir saat aslında çok yeterli. Ya, öncelikle şey varsa, evinin çok yakınında bir spor salonu varsa ben spor salonunda başlamanı öneririm. Hatta böyle eee, mümkünse o spor yapmayı kendin iyice öğrenene kadar böyle 1 ay, 2 ay da, eee, destek almanı da önerim öneririm. Çünkü, hani, hareketleri nasıl yaptığın, küçük değişiklikler çok büyük farklar yapa yaratabiliyor. Yani senin ağırlık kaldırmak evet, ama ağırlık kaldırmak, 1'nci plan değil. Ağırlık kaldırma, kilo verdikten sonra vücudunu toparlamak için. O yani kaslarını sıkılaştırmak için yapacağın, eee, egzersiz. Gene ağırlık kaldırır kaldıracaksındır, ya, egzersizlerinde ama çoğunlukla senin kardiyo yapman gerekiyor. Yani, eee, k kalp ritmini yüksek tutman gerekiyor ki, hani, mesela sen 1 saat spor yapıyorsun ama o 1 saat sonra o kalp ritmin yüksek olduğu için o 2 saat, 3 saat daha senin yağlarını yakmana yardımcı oluyor aslında o 1 saatlik spor. Yani tamamen ondan kaynaklanıyor. Tabii. Eee, hani, eee, ya, bi bunu yapmadan sadece diyet yaparsan dediğim gibi sonu muhtemelen hüsranla sonuçlanır. Ya, bunu yapacaksan aynı şey. Git mesela doktora, git, kelepçe taktırabilirsin kendine. Aaa, hem, hani, canın da çekmeyecek yemek yemek. E, böyle zayıflayacaksın ama sağlıksız mı? Sağlıksız. Evet, eee, bunu yapabilirsin mesela. Hani bu kadar üzüleceğine, şey yapacağına.
Öyle mi? Evet. Anladım. Tabii. Öyle mi? Anlamadım. Hı hı. Ya, aslında şey, eee, yani dediğin gibi. Peki, bu s, ııı, sporu yapabilirim de yani bunu illaki spor salonunda mı yapmam gerekiyor? Yani, eee, çünkü, eee, yoğun bir iş temposunda çalıştığım için açıkçası, yani böyle evden çıkıp bir spor salonuna yazılmak benim için son derece zor. Hani, bu dediğin kardiyoyu evde ya da yürüyerek nasıl yapabilirim? Yani, yürüyerek yapsam spor salonuna gitmeden aynı etkiyi yaratır mı? Ya da bana evde yapabileceğim, önerebileceğin şeyler var mı aynı etkiyi yaratacak?
Hı hı. Evet.